ซึ่งเราเองก็จะไม่ มีความไม่สบายใจ ถ้าเราจะอยู่ต่อเนาะค่ะ ก็เลยพอทำเอกสารเสร็จแล้ว ก็ไปยื่นทางผู้บริหารให้ท่านทราบว่า เราจะออกนะ 3 เดือนหน้าเนี่ย เราจะออก เขียนวันที่อะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วปุ๊บ ท่านก็เรียกเราคุย ก็เชิญเราไปคุย ภรรยาท่านก็มาคุย คุยกันพูดกันอะไร ท่านก็ยังให้ความมั่นใจว่า "ไม่หรอก ยังไม่ไป ยังไม่ได้ให้ไปไหน ยังต้องทำงานอยู่เหมือนเดิม" แต่เราก็บอกไปว่า "เราไม่ไหว สภาพจิตใจเราไม่โอเคแล้ว"
อืม ค่ะ อื้อฮือ ค่ะ โอ้ โฮ
เออ "เรารู้สึกเครียด แล้วเรารู้สึกว่า เราไม่โอเคกับงานแล้วตอนนี้ เรา เราไม่ได้อยากมาทำงานแล้ว ณ ขณะนี้ เพราะว่า สิ่งที่คุณทำ มันทำให้เรารู้สึกว่า เราถูกบีบ"
อือ อืม จริงค่ะ เห็นด้วยกับคุณมาก ๆ เลย จากตั้งแต่เริ่มต้นเลยอะ คือ เขา ไม่ได้มีการสื่อสารตรง ๆ อะ มีการแบบมาถาม มีความอ้อมค้อมพอสมควรเลยอะเนาะ
อืม ใช่ ค่ะ เออ ค่ะ ใช่ค่ะ นั่นแหละ
อืม แล้ว แล้วระหว่างนั้นน่ะค่ะ ใน 1 ปีเนี่ย ที่คุณยังไม่ได้ออกเนี่ย ตอนนั้นเหตุการณ์มันเป็นยังไงบ้างคะ ยังแบบ ยังไป ทำงานเหมือนเดิมปกติไหมอะคะ?
ก็ยังไปทำงานเหมือนเดิม ค่ะ ด้วยความเป็นห่วงน้อง ๆ ในทีมเรา